Vậy thì không biết là những người bạn của bạn họ có, ơ, phải là những cái người mà cũng lên thành phố giống như bạn không hay là họ là những người hoặc là người ở quê?
Có, a, đa đa số họ là những cái người hiện nay họ vẫn còn ở dưới quê, có nghĩa là họ gắn bó dưới, ơ, dưới quê chứ còn cái cái những người bạn mà lên thành phố thì ít, tại vì đa số cái người bạn mà của mình á là những cái người thật sự là cũng là cùng trang lứa nhưng mà cũng bà con họ hàng xa đó, thì họ ở, ơ, dưới quê luôn cũng ở ngay cái gần cái cái cái nơi mà nhà cậu mình luôn.